Ờ, có chứ, <laughs> đối với mình bây giờ tài chính nó cũng là một phần rất là quan trọng, tại cuộc sống hiện đại mà mình cần phải có tiền, có tiền mới đi du lịch được, có tiền mới có thể có những cái trải nghiệm tốt đẹp với bạn bè. Thì người ta hay nói là, kiểu như là, không không không không cần tiền, tao vẫn có những cái trải nghiệm này vui như như vậy như kia. Nhưng mà thật sự á, ơ, tùy người thôi, thí dụ mà cái người ta cái người ta cuộc sống, cái kiểu cách sống của họ là như vầy thì là họ như cảm thấy vui như vậy, nhưng mà cách sống của mình khác, mình cần có những cái trải nghiệm nó cần tới tiền nó mới trải nghiệm được. <laughs> Thì thì thì nó sẽ phục vụ cho cái những mối quan hệ của mình hơn, thì tiền nó cũng là quan trọng, ừm. Ừm.
Ừm. <laughs> Ừm. Ừm, mình hiểu. Ô kê, ô kê. <chuckles> Đúng rồi, ư, ư, ư, tài chính các thứ nó cũng quan trọng mà, đâu thể nào bảo là không có được, nhưng mà nó ở cái mức nào thôi là mình là là cần phải biết đủ, đúng không? Tức là phải biết đủ chứ còn nếu mà không bao giờ biết đủ thì đúng không biết đến bao giờ mới thành công, bao giờ mới là đủ. Ừm.
Ừm, đúng rồi. Rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm, ừm, ừm. Đúng rồi, nói nói chung là, nói chung là, cũng rất là khó. Thí dụ mình cũng mình cũng không tùy cái cái nhìn của mình thì nó cũng trong cái cái sự trải nghiệm của mình nó cũng hạn hẹp nên mình cũng hông thể nào mà nhìn nhận là người ta như vậy là đúng hay là sai hoặc là xã hội như vậy là đúng hay sai. Nói chung là, nhìn nhìn nhìn vô bản thân mình đi, nói chung là, ờ, mình vui rồi thì mình hả nói. <laughs> Ừ. Ừm.
Ừm, chính xác. Ừm, ừm. <laughs> Ừm. Giữa hai người thì đương nhiên là không thể nào so sánh được là, ờ, định nghĩa thành công của hai người nó cũng đã khác nhau rồi mà. Thế cho nên cái mức độ thì nó càng khác nhau. Thế ví dụ như là khi mà bạn có cái sự tranh luận về, ừm, về về cái sự thành công đối với người khác ấy, thì không biết là bạn có cố gắng để mà làm cho họ, kiểu, phải phải nghe theo bạn không? Nghe theo là đã thành công phải thế này này.
Ư, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi. Ừm. Hông.